Claro, perfeccionista, bueno. Sí. Fíjate.
Y así fui aprendiendo. <chuckles> Sí, sí, no me gusta que queden feas, no. Y luego haz de cuenta que, por ejemplo, cuando tú no lavas bien los moldes, eh, porque obviamente hay gente que, pues, no te la van a mandar lavados claramente, Amazon no va tomarse el tiempo de hacerlo. Y al principio no me quedaba, me quedaban como poquitas burbujas en los moldes y yo decía: "Pero ¿por qué?" Pues rápido, Internet. Entonces me decían que tenía que lavarlos con agua y jabón y ya dejarlo como, o sea, que se secara muy bien o tú secarlo con alguna toalla, y ahora sí me quedaban superbonitas. Y yo: "Es que, todo tiene todo tiene que ver, todo". <chuckles>
<chuckles> Ajá. Sí. Mm. Ujú. Mm. Claro. Sí. Ujú. <giggles> Por supuesto. Eh eh, se me hace bien lindo, la verdad, o sea, y y y también como que, em, eh, sí suena que l es algo que disfrutas mucho. ¡Qué bonito! La verdad, o sea, creo que es un muy lindo hobby porque es una manualidad, ¿no? Tú lo haces y adem
Muchísimo.
es como que todavía puedes imprimir más y y añadirle al a la vela, en este caso, algo que a ti te gusta, ¿no? Am, mm, bien mucho la atención que que, bueno, mencionas, eh, mucho a tu esposo, ¿no? Él fue el el el primero que te dijo, ¿no? Lo lo lo de "anímate", "ha hazlas tú" y después, em, pues te siguió apoyando con algunas cositas. ¿Dirías que él influye mucho en tu en tu proceso creativo?
Sí. Sí. <chuckles> Muchísimo. Fíjate que demasiado, porque ahora que va a ser Navidad, me llegó el otro día como muchos moldes de pinos y de esferas y cosas así, y haz de cuenta que traía la caja y le digo: "¿Qué es eso que traes ahí?". Y me dijo: "Es algo para ti". Y yo: "¿Pero qué? Pues no necesito nada". Me dijo: "Sí, es algo que te gusta" y ya cuando la abrí yo: "Ay, ¡qué emoción!". No, pues claro que sí, me emociona bastante, como hacer todos estos monos de nieve y co es que mira, te lo juro que siempre las veía, pero se me hacía como muy difícil de hacer, como que decía: "No, o sea no sé cómo no tengo ni idea de cómo se hagan". Y fíjate que ya cuando supe que mi abuelita también hacía, pues le marqué y me dio muchísimos tips de cómo, por ejemplo, mezclar colores, de cómo hacer que durara más la pues la cera, pues un montón de cosas así que yo no ni idea yo tenía de todo eso.
Sí. <chuckles> Ujú. Ujú. Ujú. <chuckles> <chuckles> Ah, fíjate. Ujú. Mm, eh, sí. Ajá. Sí. Ujú. Okey. Eh, fíjate, eh, qué importante, ¿no? O sea, bueno, para empezar, qué bonita coincidencia que tu abuelita también haya hecho velas. Eh, y qué importante es también el el cómo se bue vaya, lo que quiero recalcar es que me parece curioso cómo, mm, seguimos, eh, adquiriendo información y aprendiendo a través de la palabra, vaya, o sea. Eh, hay cosas que te dijo tu abuelita que tú no hubieras encontrado en YouTube, ¿no?
Sí.